ใช่ครับ เห็น น่าเห็นใจมากครับ รู้สึกว่าจะผู้เสียชีวิต หรือว่าสูญหายเนี่ย รู้สึกจะเป็น เป็นประมาณ 100 100 คนน่าจะได้เลย ใช่ไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ เป็น 100 คนเลย แล้วก็ เอ่อ ช่วงที่เขาเสียชีวิตนี่ ก็คือเหมือนอาจจะกำลังทำงานอยู่ แล้วบาง บางคนก็ไม่รู้ตัวว่า ตัวเองเสียชีวิตไปแล้ว ไรเงี้ยค่ะ อืม
ใช่ครับ อ๋อ น่ากลัวมากครับ คือผมก็คิดอยู่นะว่า บางที เอ่อ อาจจะเป็น ถ้าเกิดว่าเป็นญาติเราหรือว่าเป็นคนรู้จัก เป็นครอบครัวเราเงี้ย บางทีการสูญเสียเนี่ย เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลย แม้กระทั่งว่า บางครั้งอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะครับ ถ้าเกิดว่าสมมุติวันหนึ่งผมอาจจะกำลังทำงานอยู่ในตึก ๆ นั้นหรือเป็นตึกอื่น แล้วเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกัน อย่างเงี้ย บางทีเราก็รับมือไม่ทันนะครับ เรียกว่าไม่มีโอกาสได้รับมือเลยดีกว่า คุณ คุณบ้านคิดว่ายังไงครับ?
ใช่ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ มันเป็นเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า ภัยธรรมชาติ หรือว่าภัยพิบัติเนี่ย บางครั้ง อ่า ส่วนใหญ่เลยเราไม่สามารถที่จะทำนายได้ อืม หรือว่าถ้า ถ้าทำนายได้ก็อาจจะในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งคนไทยเราก็ อาจจะเจอภัยพิบัติน้อยก็เลย รัฐบาลไม่มีการเตรียมตัวรับมือเหมือนทางญี่ปุ่น ไรเงี้ยค่ะ ที่เขามีแผ่นดินไหวตลอดเวลา ใช่
<tsk> ใช่ครับ ใช่ ครับ เออ ใช่ เราไม่ค่อยเจอ เอ่อ ภัยพิบัติทางธรรมชาติเท่าแบบบางประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับ ที่มีทั้ง อ่า คลื่นสึนามิ ทั้งแผ่นดินไหว ของเราเรียกว่าค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวครับ พวกภัยพิบัติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวนะครับ
อืม ใช่ ถูกต้องค่ะ อืม ใช่ จริงค่ะ อืม แล้วอยากจะรบกวนสอบถามคุณหมวกนิดหนึ่งค่ะว่า อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งนะคะว่า เอ่อ ในชีวิตเคยต้องพบเจอกับเรื่องสูญเสีย อะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ? แล้วจัดการกับความรู้สึกยังไงบ้างคะ?
ได้เลยครับ ครับผม

สวัสดีค่ะคุณหมวก
ครับ สวัสดีครับคุณบ้าน เป็นไงมั่งครับ?
อ๋อ วันนี้สบายดีค่ะ พอดีเมื่อเช้าตื่นเช้านิดหนึ่ง แล้วก็ออกไปเดินเล่นออกกำลังกายค่ะ เพราะว่าวันนี้วันหยุด
อ๋อ ครับผม
ใช่ แล้วก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้ว เป็นอาหารที่เหลือจากเมื่อคืน เพราะว่าขี้เกียจทำ
อา กินง่ายครับ อืม ผมก็เหมือนกันเลยครับ
ใช่ค่ะ อืม แล้วคุณหมวกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้? ค่ะ
เออ ก็โอเคครับ ค่อนข้างดี แต่ว่ามีปัญหาปวดหลังนิดหน่อย <chuckles> แต่ว่าผมคล้าย ๆ คุณบ้านเลย คือบางทีผมก็หาพวก เอ่อ มีอะไรยังอยู่ในตู้เย็น อย่างเงี้ย ก็เอามาทำกินง่าย ๆ
อืม ค่ะ อืม ง่ายดีนะคะ เราก็ไม่ต้องออกนอกบ้าน หรือว่าสั่งอาหารมา
ใช่ครับ อากาศร้อนครับ ช่วงนี้ร้อนอบ แล้วบางทีก็ฝนตก อะไรก็ไม่รู้ครับ
ใช่ค่ะ อืม แต่เหมือนว่า 2 วันที่แล้วฝนตกหรือเปล่าคะ? กทม.
อ่า กทม. ไม่รู้เหมือนกันสิครับ ผมอยู่ต่างจังหวัด ใช่
อ๋อ อ๋อ ดีเลยอะค่ะคุณหมวก อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องทนกับรถติด แล้วก็พวกฝุ่น PM ต่าง ๆ นะคะ
ครับ อ่า ก็ ก็ประมาณนั้นครับ แต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะ บางทีก็มีรถติดเหมือนกัน PM ก็เยอะ แถวบ้านผมเผาอ้อย <chuckles>
อืม ค่ะ อืม โอ้! ลำบากเลยเผาอ้อย อืม แล้ว
ใช่ครับ แต่น้อยลงไปเยอะแล้วครับผม
ค่ะ ถ้าหน้าหนาวนี่น่าจะยิ่งเผาเยอะกว่านี้หรือเปล่าคะ? หรือว่าเผาตลอดเวลาแบบทุกเดือน ทุก
อ๋อ หน้าหนาวครับ หน้าหนาวค่อนข้างเยอะ
อืม อืม โอเคค่ะ ซึ่งนอกจากปัญหามลภาวะต่าง ๆ แล้วเนี่ย ก็คือช่วงล่าสุดที่ดูข่าวอะค่ะ คุณหมวก เอ่อ ได้เห็นไหมคะ? ว่า แบบข่าวตึกถล่ม อะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างสะเทือนใจนะคะ
ครับผม อ๋อ ใช่ครับ ข่าวดังมากเลย แล้วตอนนี้ก็ยังไม่จบด้วยมั้งครับเนี่ย
ใช่ แล้วก็เหมือนมีผู้เสียชีวิตเยอะมาก ๆ ค่อนข้างเห็นใจทางญาติเขานะคะ